Ja, ist richtig cool. Also, auch das Rumexperimentieren am Anfang. Also, es war zwar 'n bisschen müßig, die richtige d zu finden, Konsistenz, aber wenn man’s kann, dann ist es echt cool.
Ja. Mhm. Mhm, oh, super. Und die anderen 2 Dinge, die du erwähnt hast, wie klappt das so? Erzähl mal.
Ja, das selbstgemachte Trockenfleisch. Auch da musste ich natürlich 'n bisschen rumexperimentieren. Das da war dann der der die der Krux an der Geschichte war dann, dass der nicht so hart werden sollte. Äh, man zieht ja das ganze Wasser raus, aber ich habe inzwischen auch so 'n, ähm, Fleischzartmacher, so 'n Pulver, was da noch mal 'n bisschen aushilft.
Mhm. Ah, mhm. Mhm. Ah, interessant. Ach, was es alles gibt, ist ja der Wahnsinn. Ja, das muss man ja erst mal wissen, gell? Wie bist du denn da drauf gekommen? Hast du dann irgendwie im PC gesucht, oder? Ja. <chuckles>
Genau. <chuckles> Ja. <chuckles> Mhm, ich habe das Zeug früher fer immer fertig gekauft halt und, ähm, ich denke mir dann halt immer, wenn ich irgendwas kaufe und das ist dann, ja, teuer oder so oder auch zu ungesund, dann denke ich mir halt immer: „Ja, das kriegst du auch irgendwie selber hin.“ so. Und, ja <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja, richtig. Ja, da weißt du schon wirklich auch, was wirklich drin ist und was du da wirklich isst und dass da nicht irgendwelche Geschmacksverstärker oder irgendwas anderes drin ist, gell, wo du eigentlich gar nicht brauchst oder wo eigentlich, äh, Gift ist für ’n Körper oder so. Das ist ja 'ne tolle Idee. Schön.
Mhm. Ja. Mhm, genau. 1. das und ja, ne, dieses Zeug ist halt, wenn man’s kauft, sündhaft teuer, äh, und deswegen das war dann so der Hintergrund, wo ich gesagt habe: „Ne, komm, okay.“
Mhm. Ja, richtig. Genau, da kann man richtig viel Geld, äh, sparen, ne? Deswegen hört man ja auch oft, dass die Leute am liebsten gerne selber das Brot backen oder so, zumindest wenn sie Zeit haben, weil weil das eben so teuer ist, das Brot, ne? Ach toll, ja, super.
<chuckles> Mhm. Oh, ja. Ja, das habe ich auch gemacht, Brot selber gebacken. Ja. Aber davon hat man dann eher zugenommen, deswegen war das dann eher
Ah, okay, ja, das schmeckt auch so lecker, oder? <laughs> Selbst selbstgemacht schmeckt einfach noch mal besser, gell? Mhm, ja, spannend. Und das andere, wo du noch gemacht hast, ja?
Ja, ja, so Röstzwiebelbrot. Mhm. Mhm, definitiv. <chuckles> Ja, selbstgemachtes Eis, genau. Ähm, auch das wirklich kalorienarm. Äh, ich habe so 'ne Eismaschine und jetzt kann man da theoretisch zwar Sahne reinmachen, aber ich benutze da halt, damit’s Kalorien spart, Mandelmilch und normale 1,5er Milch. Und, ja und das würde normalerweise viel zu hart werden, aber wenn man dann 'n bisschen Glycerin dazu gibt und noch so, äh, Verdickungsmittel und so, äh, dann kriegt man da 'ne richtig gute Eiskonsistenz hin.
Ah, lecker. Mhm. Mhm. Ah, spitze! Ja. Ach, klasse. Also, und welche Geschmacksrichtung machst du da am liebsten?
<chuckles> Mhm, meistens irgendwas Schokoladiges mit so 'nem Flavour Pulver.

Ja, also, ich habe Sahne und Schmand dann meistens ersetzt durch so Light-Frischkäse und, ähm, so Joghurt mit 0,1 % Fett. Und, ja, es schmeckt dann immer noch super gut, ne, also, ja. <chuckles>
Ah. Super. Mhm. Oh ja, ja, vielleicht sogar besser, gell? Also, ja, tolle Idee.
Ja. Also, viel besser als gedacht auf jeden Fall mal, ne? Also, man man hat immer ich habe ursprünglich einfach immer irgend 'n Rezept geholt und dann relativ stumpf rein gemacht, was da halt drinsteht, außer vielleicht Gewürze. Ähm, und gar nicht auf die Idee gekommen sehr lange, dass man das dann einfach vielleicht so gesund ersetzen kann. Und, ja, das macht aber 'n Riesenunterschied.
Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ah, super. Also, das ist 'ne tolle Idee, einfach vielleicht auch nur so paar Kleinigkeiten auszutauschen, damit's auch gesünder ist, aber trotzdem noch schmeckt. Was war denn das zum Beispiel? Hast du da 'n Beispiel dafür? Also, grade, ja, irgendwas, wo du's geändert hast, wo dann trotzdem ganz lecker war?
<chuckles> Mhm. Ja. Ja, das war Gyros mit Metaxasoße zum Beispiel. So 'n griechisches Rezept, ähm, wäre dann auch, äh Ja, auf jeden Fall. Und die Soße, da ist ja Tomatenmark drin, ähm, Metaxa und viel Sand und Sch äh, Sahne und Schmand auch. Genau.
Ah, okay. Lecker. Mhm. Mhm. Oh, super. Ja, Mensch.
Und, ja, das war dann halt einfach zu ersetzen, genau. <chuckles>
Ich kriege Hunger. <laughs> Ich ich schmecke es schon in meinem Mund, wenn du das so schön beschreibst. Ich sehe es geradezu vor meinem Teller. Ich wünschte, ich hätte es da. <laughs> Lecker. Oh, ja. Also, Tomatenmark ist ja auch super gesund. Ich habe ja neulich von 'ner Hautärztin bei YouTube gehört, dass man jeden Tag 1 Löffel Tomatenmark essen soll, dann bleibt die Haut wunderschön, nur so mal als Tipp nebenher, <laughs> gell? Mhm.
<chuckles> <chuckles> Ja. Ist fein, ja. <chuckles> Mhm. Oh. Mhm. Hm, <chuckles> oh, das ist ja auch cool. Also, ich habe mal gelesen, dass Nutella Lichtschutzfaktor 9 hat. <laughs>
Echt, krass, wirklich? Ist da was dran? <chuckles>
Ja, anscheinend schon. <chuckles>
Ha, du meinst, wenn man sich's auf die Haut cremt oder wie? <laughs> Süß. <laughs> Das ist originell, ja. Das, äh, ist süß, das ist goldig. <laughs> Ja, schön. Ja, klasse. Ja, manchmal manchmal weiß man ja solche Dinge gar nicht, ne, und erfährt das dann irgendwie zufällig. Hast du da auch so Ideen schon mal so aufgeschnappt, so, bei YouTube, so wie ich jetzt zum Beispiel?
Ja, ja, genau. <chuckles> Ah. Ja. <snorts> Ah. <snorts> <chuckles> Mhm.

Hm. Ja, so was kann mal passieren, aber ich weiß gar nicht, wie ich das spontan lösen würde, also, keine Eier ist schwierig, keine Milch oder so, ja, irgend 'ne Milch habe ich immer, so Mandel oder irgendwas, aber keine Eier, ja, das wäre schwer zu ersetzen, würde ich fast sagen. Ich glaube ja.
Mhm. Ja, so so wie wenn man Kellogs da hat, aber b man hat keine Milch. Was macht man jetzt, ne, so? <laughs>
<chuckles> Ja, ne? <chuckles> Ähm.
Ja, also ich habe so was öfters leider, <laughs> aber ich sehe schon, du bist immer gut ausgestattet. <laughs> Ich klingel dann bei dir, wenn ich was brauche, <laughs> ich habe die Lösung. <laughs>
Oh. Ja, da lege ich schon irgendwie halt <chuckles> äh, ja. Ja, was übrigens auch cool ist, was man wo man immer gerne rumexperimentieren kann, sind natürlich so Cocktailrezepte, ne?
Ah, das ist auch interessant, ja, erzähl mal.
Ja. Ja, da habe ich ähm, es gibt so diese Sirups von Monin und, ähm, auch da kann man ja die spannendsten Geschmacksrichtungen so 'n bisschen äh, ne, und ich liebe ja Saure-Apfel oder Melone, das sind so 2 richtig gute Geschmacksrichtungen, die ich gerne mag, und, ja, wenn man da so 'n bisschen mit dem Sirup vielleicht ’n bisschen Sprudel, ’n bisschen Wasser und auch so 'n bisschen Zitronensaft oder so was, äh, ne, wenn man das so im richtigen Verhältnis mixt, kommt da schon was richtig Geiles raus.
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ah, ja. Ach, das ist ja auch interessant. Ja, machst du da da machst du jetzt noch Alkohol rein oder wie, oder?
Äh, genau, ja, teilweise schon, äh, das geht auch als Limonade, aber, äh, wenn man ’n bisschen Wodka reinmacht, hat man auch ’n guten Longdrink. <giggles>
Ah. Mhm. <laughs> Wodka, jetzt kommt’s raus, <laughs> gell, das hat mich jetzt noch interessiert, was kommt da genau rein? Ja, manche trinken ja auch so gern Baileys oder so, ne, das war auch so in, ja, interessant, ja, klar, das schmeckt dann natürlich besser, ne, durch das Süße ist natürlich umso gefährlicher, weil dann denkt man, man kann noch mehr davon trinken, weil es dann so wie Fanta schmeckt oder so, ja, spannend, ja, schön.
<chuckles> Mhm. <chuckles> Mhm. <chuckles> Ja, genau, also es schmeckt wirklich wie so saurer, grüner Apfel und, äh, ja, hat aber natürlich dann schon ’n bisschen Alkohol drin.
Du hätt ich sehe schon, du hättest auch gut an 'ner Cocktailbar arbeiten können <laughs> und dann so 'n paar neue Cocktails kreieren oder so, das, äh, ja, hättest du bestimmt drauf.
<chuckles> Ja, also ich habe auch oft Hauspartys gefeiert und so, also das äh, genau, da konnte man das dann immer ganz gut, äh, kombinieren.
Ach, schön. Ach, guck mal, also das war also doch kein Tagtraum, den ich da hatte, <laughs> ah, schön, ah, ja, das ist nett, ja, das ist auch schön so, ja, was was zu Trinken mixen und da so eigene Rezepte sozusagen machen, das ist auch 'ne tolle Idee, ja, auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
<chuckles> Ja, so ist es. Ja, total und, ja, manchmal sieht man ja auch so Sachen im Internet, wo man dann irgendwie so Skittles in Wodka auflöst oder so, <chuckles> auch das war auf ’ner Hausparty mal 'n Hit, äh, ja. <chuckles> Ja.
Mhm. Ah, echt jetzt? Ja? Ne, wie war das genau? Erzähl nochmal.